Ciao.
Ciao.
Come stai?
Io bene, tu come stai?
Bene, bene. Ehm, volevo chiederti un tuo parere, uhm, riguardo comunque un argomento molto, mhmm, recente secondo me e problematico: uhm, secondo te come si potrebbe combattere il bullismo nelle scuole?
Sì. Okay. Sì. Ma allora diciamo che è è u una tematica
Ehm, è un po' pesante.
secondo me è una questione annosa, nel senso esisteva allo stesso modo quando andavo anche io a scuola. Penso anche
Okay. Solo in diverse forme dici?
solo che forse prima in realtà era passava un pochino in sordina, era meno attenzionata come cosa, almeno questa è una sensazione che che ho io, ehm, e probabilmente anche i docenti facevano finta; cioè mi è capitato di non avere una bella esperienza e di sentire a un colloquio che dicessero a mia madre: "Ah, ma signora secondo lei noi non non ci accorgiamo di quello che succede." Insomma, follia una cosa che oggi non potrebbe esistere, credo. E quindi, ehm, sicuramen eh, sì.
Mh-mh. Sì. Mh-mh. Ah! Mh-mh. Sì, sì, sì è vero. Ma secon Ehm, secondo te tocca una fascia determinata fascia d'età oppure è molto generalistica?
<tsk> No. Guarda i bambini poi più piccoli sono più cattivi sono, io ho questa
Sì, con concordo, concordo.
ho quest'idea; quindi no, in realtà no, perché io ti posso dire che l'esperienza più brutta l'ho avuta alle elementari paradossalmente. Ma brutta brutta
Sì, sì. Ah! Molti dicono alle medie. Cioè io ho sentito molte storie di
No, alle medie per esempio non ne ho avuti problemi.
Ah, è strano. Invece io sento molte più persone e che hanno avuto problemi alle medie proprio perché è una fascia d'età intermedia tra le elementari e comunque le superiori; quindi è non lo so è quell'età in cui sei un po' troppo schietto, si senti un po' troppo superiore, m molto influenzabile. Questo forse è anche un po' un problema, cioè nel senso il bullismo c'è anche tanto perché i ba i bambini e ragazzini si fanno influenzare e quindi si creano questi gruppi e si prende di mira solo una persona.
Mh. Sì, assolutamente. No ti devo dire che che no che, uhm, alle medie anzi avevo una classe molto carina
Sì. Quindi pur di non sì. <chuckles>
e non l'ho questa cosa non l'ho non l'ho percepita, non mi è capitato. Alle elementari è stato terribile, avevo 2 compagni che poi tra l'altro erano proprio violenti
Mh-mh. Ah.
solo che poi a un certo punto gliele ho date io. Un giorno mi sono rotta le scatole, sì, e li ho menati fortissimo. Ehm
<chuckles> Ma io ad esempio non ho mai visto questi episodi, cioè mai subiti in prima persona e mai visti effettivamente e fortunatamente. Ehm, però nel s cioè un problema secondo è il fatto che magari gli insegnanti non si mettono in mezzo a volte, come hai detto tu, e anche se i loro hanno, no, molta responsabilità in quel caso. Ehm, e i genitori, cioè ormai mi sembra che i genitori siano cioè trattano i figli un po' troppo come dei cuccioli che non sbagliano mai, che non fanno errori eccetera. Ehm, non lo so li proteggono un po' troppo secondo me.
Mh-mh. Sì. Sì. I, sì, sì, sì. Sì, però ti devo dire che questa co allora, ehm, si sicuramente la la parte quella relativa al corpo docenti è cambiata negli anni; cioè probabilmente c'è proprio perché ci sono delle generazioni nuove, che poi magari sono anche le nostre generazioni, quindi delle persone che
Mh-mh. Sì. Mh-mh.
probabilmente queste cose poi in realtà le hanno anche subite loro stessi. Ehm, allora adesso, ehm, tende a a non esserci in realtà più tutto questo marasma dettato dal fatto che il corpo docenti è spesso e volentieri è inadeguato diciamocelo chiaramente.
Sì. Mh-mh. <chuckles> Okay. Sì. No, no, concordo. Cioè secondo me, non so, non c'è molta educazione psicologica degli degli insegnanti nei confronti degli studenti. Ehm, secondo me comunque l cioè io ho fatto mi ricordo che ho fatto alcune attività contro il bullismo, sensibilizzare eccetera, ma secondo me sono un po' inutili, nel senso che, ehm, il ragazzino lo sa che cosa sta facendo, ne è consapevole, non ha 5 anni, quindi se lo fa è perché vuole farlo, perché si crede superiore eccetera. Quindi non lo so, le attività di sensibilizzazione non so quanto possano aiutare sinceramente.
Esatto. Sì, sì, sì, sì. Sì. Sì, sono delle cose che lasciano il tempo che trovano. Però sai rispetto al fatto che tu dici: "Sono consapevoli." Secondo me, allora, ci sono alcuni casi, ehm, dove sì, come dici tu, c'è una consapevolezza, proprio il prendere di mira e questo è più forse tipico dell'età degli adolescenti; ma io ti dico che quando invec e
Sì. Mh-mh. Sì, sì, sì, sì.
Scusa, era capitato a me a all'elementari
Ah, è vero, sì.
erano dei ragazzini con dei problemi familiari e comportamentali assolutamente incoscienti.
Mh-mh. No è vero, effettivamente in quell'età cioè poi è vero l'ambiente familiare influenza tanto. Ehm, e non lo so, son a volte son dinamiche che vanno al di là anche dell'insegnante, cioè son proprio dinamiche familiari cui tu effettivamente non puoi intrometterti.
Sì, sì. Sì proprio disfunzionali disfunzionali punto.
Esatto. Esatto. Ehm, come si potrebbe s risolvere questo problema secondo te, però? Cioè magari nel ehm, nell'ambito della fascia d'età de delle elementari?
Uhm, allora un bambino delle elementari secondo me è troppo piccolo per capire che quello che fa
Mh-mh.
ha un impatto, può essere deleterio sulla persona che prende di mira.
Sì.
Quindi cosa sensibilizzi? Cioè non no non c'è nemmeno una coscienza secondo me in quel momento
Mh-mh. Okay.
realmente formata. La coscienza vera e propria.
Sì, sì, sì.
Allo stesso tempo devi bisognerebbe comunque adottare delle delle strategie per andare a sondare e probabilmente analizzare se i contesti all'interno dei quali questi bambini vivono sono dei contesti più o meno adeguati, uhm, per per loro. Ti spiego brevemente: il ragazzino che era faceva il bullo quando io andavo alle elementari, in realtà viveva in una famiglia assolutamente disfunzionale, col padre e la madre che si stavano separando e che si tiravano i piatti praticamente addosso; quindi se questi bambini non hanno alcun insegnamento e non conoscono alcun sentimento che non sia la rabbia e che non sia la violenza, ora tu come puoi Tra l'altro dico famiglie, mhmm, diciamo con gente istruita, cioè non è che dici: "Uhm, quartieri svantaggiati, e quindi" no, pieno centro città. Cioè proprio delle cose paradossali che lo erano unicamente perché per perché sì, perché ci sono dei bambini che si ritrovano
Mh-mh. Sì. Sì. Mh-mh. Okay. Mh-mh. Certo. Sì. Okay, sì, sì, sì, sì. Mh-mh. Sì.
in queste condizioni, ehm, e e dei genitori che non non sono in grado di fare i genitori.
Mh-mh. Ma secondo O concordo, però secondo me proprio nella fascia d'età in cui effettivamente emerge più il bullismo, quindi elementari e medie, secondo me è proprio lì che gli insegnanti dovrebbero cioè il loro scopo non è quello di insegnarti la matematica o la geografia, ma serve proprio quello di, non lo so, insegnarti a vivere. Cioè, mhmm, essendo che comunque gli insegnanti lo vedono il bambino per 8 ore al giorno, ehm, se il la professore vede che il bambino ha dete determinati atteggiamenti nei confronti degli altri, lui potrebbe comunque insegnargli, fargli capire che sta sbagliando eccetera; cioè potrebbe essere come un educatore.
Mh. Sì. Mh. Mh-mh. Ehm, s sì? Sì, però ti dico allo stesso tempo che secondo me si è un pochino persa cioè forse io ho adesso più fiducia nei confronti di queste generazioni di docenti giovani, però si è un pochino perso lo scopo formativo, ma non solo della scuola in sé, dico anche dell'università. Ora per carità all'università solitamente ci si riesce a, mhmm
Sì. Mh-mh. Esatto. Sì, sì, sì.
a estraniare, vogliamo dirla così, ehm, però non sempre perché ci sono tanti ragazzi che invece vivono l'università come come una gabbia, come una tragedia e questa cosa nasce spesso e volentieri dal clima che anche lì di alta competizione, di di assoluta mancanza di i ehm, diciamo di un indirizzo vero e proprio che sia formativo si va si va a creare. Cioè secondo me bisognerebbe riuscire a cerca rius cercare di dare a, mhmm a questi giovani ragazzi di oggi, uhm, una spinta che sia quanto più possibile, ehm, positiva, propositiva e volta al, uhm Sì.
Sì, no è vero. Sì, sì, sì. Mh-mh. Sì. Mh-mh. Sì. Ed è educativa alla fine.
Sì.
Si concordo. Poi non lo so, cioè magari delle attività che potrebbe essere interessanti, uhm, sarebbe proprio quella di fare, mhmm, non so, lavori di gruppi ehm, di gruppo, giochi di squadra, cioè proprio fare, ehm, delle attività che portano all'unità, ecco. Cioè ad esempio
Eh però ehm, allora io r riflettevo l'altra volta, sì concordo, ma non ci sono più ragazzini e ragazzi che spendono il loro tempo a scuola, cioè io ricordo che facevo un sacco di progetti quando ero bambina
Okay. Mh-mh.
a scuola.
Sì. Anche io in realtà.
Ehm eh, ora non esiste, io ho 2 nipotini
Sì.
ancora ancora all'asilo, sì. Loro sono andati in un buon asilo, ma alle elementari cioè non c'è più, io mi ricordo che c'erano tutte le attività, che so: ehm, il laboratorio di bricolage il pomeriggio, tutti i vari corsi po dove andavamo tutti perchè erano obbligatori in realtà.
Ah, all'elementari niente? Sì. Ma anche io, cioè io facevo delle attività con il punteruolo, con il DAS, con le foto.
Esatto, esatto.
Peccato! Cioè- cioè, gli anni delle medie e delle delle elementari, secondo me, son proprio di, ehm, educazione non di insegnamento effettivo; cioè, mhmm, spero che questa cosa cambi, comunque, ehm, forse anche il problema è il fatto che molti insegnanti sono molto, uhm, hanno molti anni di esperienza; nel senso che, dovrebbero lavorare i giovani, che sanno magari come rapportarsi con gli studenti eccetera, e sicuramente i social non aiutano con nel combattere il bullismo. Quindi, non lo so, penso che sia comunque un lavoro molto complicato soprattutto, con i social e delicat
Sì. Sì, assolutamente sì, sì. Sì. Certo. Però, secondo me diciamo bisognerebbe iniziare a formare queste questi questi giovani d'oggi.
Mh-mh.
Ehm, anche la classe diciamo, di docenti che verrà, cioè, è inutile secondo me, che si facciano tutti i vari corsi, per per esempio il sostegno, eccetera, eccetera se poi, diciamo la la straordinarietà dell'avere la necessità del sostegno, cioè, necessità di un docente di sostegno, non non trova un riscontro, uhm, nel invece nell'ordinarietà della classe, che spesso e volentieri, è è quella che ne ho più bisogno.
Sì, sì, sì. Sì. Mh-mh. Sì. Sì, sì no, è vero cioè, concordo. E, mhmm, non lo so, nel senso che, ehm allora non vorrei essere dalla parte degli insegnanti in questo ruolo, che comunque, secondo me, è molto cruciale; a cioè, comunque le uniche 2 figure adulte che i ragazzini vedono sono gli insegnanti e i professori. Eh, purtroppo però mi sembra di vedere che, ehm, anche se poi, ci sono episodi comunque tradeci tragici da parte di studenti eccetera, non vedo un rimorso da parte dei bulli, che comunque in un certo senso, hanno condotto a com cioè, sembra che, non lo so, sono complentve, completamente a apatici o non si rendono conto della gravità di quello che stanno facendo.
Mh-mh. Sì. Certo. Sì. No. No. Ma, perché il bullo diciamo non ha di per sé un diciamo un anche una maturità emotiva, perché altrimenti non sarebbe bullo.
Una coscienza! <chuckles> Eh ma fino a quel punto, cioè, nel senso che secondo m cioè, molti dicono che, uhm, i bulli sono cioè, si atteggiano in quel modo, semplicemente perché hanno un vuoto interiore, nel senso che quello che uhm, e lo riversano s su su di te.
Ma no, guarda, io non ci credo a questa cosa. <tsk> Solutamente.
Secondo me non è vero, nel senso, son solo si sentono solo superiori. Cioè, loro si sentono superiori rispetto all'altra persona.
Una una sì.
Ok, concordi quindi
Sì. Sì, sì, una persona uno che è bullo cioè, avesse una sensibilità e una maturità tale da, uhm, dire che o capire che quello che fa è sbagliato, non sarebbe bullo.
Però è spaventoso effettivamente, che ragazzini di quell'età, e riescano ad arrivare a comportamenti del genere, e non avere rimorso. Cioè, per me è veramente inquietante.
Sì. È inquietante. Eh, il fatto che che non ci sia nessuno a guidarli e nessuno a fermarli in questa cosa è ancora peggio.
Sì. Sì, è vero. Quindi, non lo so, cioè, spero che comunque i professori da insegnanti si spostino un po' come educatori, ehm, non so, i genato i genitori magari, uhm, prima di fare i figli siano un po' consapevoli, uhm, delle responsabilità che poi hanno effettivamente, sul figlio.
Eh. Eh sì, eh sì. Concordo pienamen pienamen Sì.
Ehm, però, cioè, secondo me, anche magari i fratelli, uhm, e gli amici potrebbero aiutare. Cioè, magari se un un amico vede che un altro amico si sta comportando in modo sbagliato.
Mh-mh. Mh ma dipende l'età il l'amico tende a omologarsi al bullo.
Però, non lo so, cioè, ho visto un video di questa ragazza che invece quando vede era tipo, c'era un compagno nuovo e lei ha questa personalità in cui, non lo so, è un po' s crocerossina, quindi è andata subito a presentarsi, a fare amicizia. Cioè, fortunatamente ci sono ancora ragazzini così ecco, molto empatici.
Sì.
E, è stato un piacere fare questa conversazione, ci ci risentiamo e ti auguro buona giornata.
Anche per me. Anche per me. A presto ciao, ciao, ciao.
Ciao.